Sí sí, completamente. Yo cuando, eh, literalmente, un día nada más me llamaron y me dijeron: "Oye, preséntate a estas oficinas para regresarnos el iPad", porque ellos me habían proporcionado un iPad, y yo, en ese momento yo dije: "Ah, no, ya me van a sacar". <laughs> Este, porque yo dije: "Si la estoy ocupando, si le estoy dando uso, ¿por qué me hacen entregarla en las oficinas en donde son para, o reclutar, o despedir a las personas?" Dije:"Se me hace muy raro". ¿Y cómo fue? Cuando fui, este, literalmente el jefe, su primer comentario fue como de que: "Mm, bueno, en pocas palabras, eh, tu perfil ya no sirve para los proyectos que estamos haciendo, entonces, pues, ya sería todo, gracias". Entonces yo sentí mucho coraje.
Ujú. Guau, qué informalidad. <chuckles>
Sí sí, completamente completamente. Entonces yo dije: "No", yo estaba muy molesta, muy muy muy molesta porque le dije: "¿En qué? O sea, ¿en qué he fallado? Eh, pregunté a todas las personas y, pues, tu trabajo es muy malo". Y yo, ¿qué? O sea, le dije: "¿En qué momento?" O sea, yo estaba muy molesta, porque yo sabía que mi trabajo no era malo, yo sabía que estábamos trabajando muy bien realmente, o sea, se habían hecho muchos cambios, había cambiado la calidad, todo, o sea, se estaba mejorando, básicamente. Pero, bueno.
Claro, estaba mejorando el aspecto o trabajo ahí dentro de la empresa, pero probablemente empeorando la relación de él con ella, y esa fue la parte que a la señorita no le gustó, y ahí sí no eras muy buena en ese tipo de trabajo porque no te interesaba el señor, ¿no?
Exactamente. <laughs> Exactamente. Eh. <laughs> Exactamente. Sí, entonces, este, yo sentí mucha, pues, mucha rabia, la verdad. Sí me molesté porque yo sabía yo sabía que mi trabajo lo estaba haciendo impecable, yo sabía que estaba haciendo cambios. O sea, uno ve las mejorías y, como te repito, no había procesos, se estaban metiendo procesos, entonces todo estaba mejorando. Entonces, sí se sabía, y y visualmente, o sea, clientes mucha gente notaba los cambios, pero él, pues, simplemente, si le decían, ¿no? Pues no. Entonces, yo sentí mucha molestia mucha molestia, pero a fin de cuentas, pues, lo acepté, o sea, porque dije: "Yo no voy a estar peleándome con un señor, este, si es su punto de vista, su opinión", dije: "También completamente, pues adelante, es su empresa, y si él se está justamen" sí, el jus
No, y a la fi sí, y a la final ellos son los que deciden, cuando ellos son los propietarios de las empresas y los mandamás, digamos, el mánager general, el el el que lleva las riendas del negocio completo, no te queda de otro. Y fíjate, ante esa negativa y ese despido, pues, eh eh eh, que ya no tenías opción, ¿qué qué hiciste? ¿Cuáles fueron, pues, esos primeros pasos que tomaste con respecto a tus finanzas, a nivel laboral? Eh, ¿en qué trabajaste?
Exacto. Ujú. Exacto. Sí.